जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी 12वीं पूरी करने के बाद, मैं कॉलेज आ गया हूँ। और वहाँ पे ना कई तरह के दोस्त मिलने लगे हैं मुझे, कई नए तरह के दोस्त मैंने बनाने की कोशिश की। तो जितना अपनत्व मुझे अपने विद्यालय के समय पे होता था उतना तो इनसे नहीं हो पाता है। कई लोग बड़े आसानी से घुल-मिल जाते हैं। और जो कई लोग हैं वो अजीब-अजीब सी बातें करते हैं। वो हमेशा कुछ गलत बोलेंगे या हर बार उनके जो वाक्य है उनमें कहीं न कहीं गालियाँ रहेंगी। तो क्योंकि मैं इस तरह का इंसान नहीं रहा हूँ तो मेरा बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे उनके साथ में रह पाऊँ। और क्योंकि आप कॉलेज में हैं, आपको सबसे बना के रखना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता कब किसकी ज़रूरत, पड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अ, कोशिश करूँ कि सबसे बातचीत कर रखने की और सबको दोस्त बना के रखने की एक सीमा तक तो मैं कोशिश करता हूँ सबके साथ एक अच्छी मित्रता बनी रहे। पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किन लोगों से कितना बात करूँ या कैसे सीमाएँ तय करूँ। मैं उन्हें कैसा क्या बोलूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेरे पीछे ना पड़ जाएँ। जैसे कई लोग हैं जो बहुत खेलकूद में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई तुम भी ठीक-ठाक खेलते हो तो चलो हमारे साथ खेलो। अब मैं इस दुविधा में फस जाता हूँ कि मैं आया हूँ पढ़ने, अगर मैं खेलने चला गया तो मेरा पढ़ाई का जो समय है वो चला जाएगा और अगर मैं खेलने नहीं गया तो ये नाराज़ हो जाएँगे। तो इज़ ये दुविधा जो है कहीं न कहीं बहुत परेशान करती है मेरे को कि कैसे संतुलन बना के रख पाऊँ इन चीज़ों में। कैसे उन दोस्तों को समझा पाऊँ कि, मैं उतना समय नहीं दे सकता जितना आप चाहते हैं। और ऐसा कई लोगों के साथ हो चाहे कोई नाचने-गाने वाली चीज़ों में जाते हैं, कोई घूमने चले जाते हैं तो हर बार जा पाना ये भी मुश्किल है। और हर बार मना करना ये भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ किस तरीक़े से मैं सीमाएँ तय करूँ, तो मुझे इस मामले में आपकी सलाह चाहिए?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
<clicks tongue> हाँ। जी, जी। मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से सुन पा रही हूँ और कहीं न कहीं मैं आपको बेहतर तरीके से तभी बता पाऊँगी, जब आप मुझे अ, कुछ और अपने बारे में विस्तार से बताएँगे। तो, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, प्लीज मुझे उसका उत्तर ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपको एक अच्छा-सा सुझाव दे पाऊँ। मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अ, आपको अ, मतलब आपके दोस्तों के सामने अ, कौन-सी सीमाएँ बताने में, असहजता होती है?
जी। जी। अ, मैं कहूँ तो, एक तो क्योंकि अभी नया-नया कॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है, बहुत लोगों से, ज़्यादातर लोग अनजान ही हैं। पर, जैसा कि कुछ लोग हैं जैसे मैं कहूँ, एक मैं मैं, उदाहरण लेता हूँ कि कुछ दोस्त थे, वो एक बार कहीं घूमने जा रहे थे और अगले दिन ही, एक पेपर था मेरा। तो हम था तो हम सबका, लेकिन मुझे बहुत इस बात की चिंता रहती है कि, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से आया हूँ और वहाँ माँ-बाप को बहुत उम्मीदें रहती हैं कि कॉलेज में जो बच्चा गया है, वो ब अच्छा करेगा ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी और आर्थिक रूप से अपने परिवार वालों की मदद कर पाएगा। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में है की अच्छे ग्रेड लाना बड़ा ज़रूरी है, अच्छे अंक लाना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जो दोस्त हैं, उन्हें इतनी चिंता नहीं है। वो एक अच्छे परिवार से आते हैं, जहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि एक अच्छी नौकरी लग ही जाए, वो बस मैं कहूँगा डिग्री पाने के लिए ये अ, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में आए हैं। पर अब क्या होता है वो अच्छे हैं, वो काफ़ी मैं कहूँगा एक्टिव हैं, वो कई चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें कई दूर-दूर तक जाना होता है, तो वो खुशी-खुशी चले जाते हैं। अब समझ नहीं आता कि कहीं न कहीं वो मेरी मदद करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में। अब अगर वो कह रहे हैं कि चलो बाहर घूम लिया जाए, पढ़ाई तो होती ही रहेगी, तू तो दिन भर पढ़ते ही रहता है, कितना पढ़ेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उन्हें ना बोलूँगा, तो वो कहीं नाराज़ ना हो जाएँ। और नाराज़ अगर वो हो गए, तो हो सकता है आगे किसी प्रोजेक्ट में हम एक साथ में किसी टीम में रहें, तो शायद वो मुझे अलग अ, महसूस ना कराएँ और मेरी मदद ना करें, तो मेरे अंक वहाँ कम हो सकते हैं। तो मैं ये, चयन नहीं कर पाता हूँ कि अभी मैं पढ़ने को समय दूँ और उन्हें छोड़ दूँ या उनके साथ चले जाऊँ? और थोड़ा-मोड़ा अ, पढ़ाई को आराम दे दूँ, विराम दे दूँ। लेकिन डर भी लगता है कहीं, अंक कम आ गए, तो परेशानी हो जाएगी और कल किसने देखा है? कल हो सकता है मैं इनकी टीम में ना रहूँ। तो इस तरह के छोटे-मोटे जो किस्से हैं, वो होते रहते हैं और थोड़ा मुझे असहज महसूस होता है कि कैसे बताऊँ? कैसे कुछ बोलूँ? कहीं बुरा ना मान जाएँ, यही मुख्य परेशानी है।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
जी, जी। मैं आपको अच्छे से समझ पा रही हूँ। देखिए आपका जो जब आप कहते हैं ना कि नई-नई जगह पर आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉलेज में आए हैं, तो वहाँ पे नए दोस्तों के साथ डर होना, स्वाभाविक है क्योंकि आप उनकी मर्ज़ी का काम नहीं करते, तो आपको डर लगने लग जाता है, है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है? लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि, किस तरह के व्यवहार से आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो? क्या परेशानी करती है आपको? जी।
जी। जी अ, जैसा कि आपने सुना होगा कि कॉलेज में रैगिंग होती है बहुत तो अ, कई ऐसे दोस्त होते हैं ना जिनके बड़े भाई या जो जान-पहचान के लोग हमारे अ, सीनियर होते हैं। तो कहीं न कहीं वो हमें रैगिंग से बचा सकते हैं। तो लेकिन ऐसे जो लड़के होते हैं अ, वो काफ़ी बदमाश होते हैं उ तभी उनकी ज अ, वो पहचान ऊपर वालों के साथ होती है। तो अब क्या है कि वो उनके हर अ, वाक्य में कुछ न कुछ गाली होगी या जो उनका ग्रुप होता है वो बड़ा ही अ, गंदी किस्म, भद्दी किस्म की बातें करता है तो उनके साथ रहना में मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। क्योंकि मेरा वो वैसा अ, सोच नहीं है और या मैं कहूँ मेरा व्यक्तित्व वैसा नहीं है कि मैं बहुत सहज मह महसूस कर पाऊँ जब लोग गालियाँ दे रहे हो। मुझे लगता है कि नहीं म ये मेरी जगह नहीं है। लेकिन अब उनसे बना के रखना है कि अगर नहीं बना के रखूँ तो रैगिंग होने का अ, बहुत अ, ज़्यादा मैं कहूँ चांस है। उनसे बचने के लिए उनके साथ रहना पड़ता है, वो चीज़ें सुननी पड़ती है जो मैं नहीं सुनना चाहता हूँ तो कहीं न कहीं डर होता है मन में कि अगर कुछ मैंने इनके हिसाब से नहीं किया तो हो सकता है मेरी रैगिंग हो जाए। तो इस तरह का थोड़ा डर रहता है और बाहर रहने पे थोड़ी सुरक्षा का तो मतलब डर रहता है कि कहीं कुछ हो गया और क्योंकि मैं मैंने कहा कि मध्यम मध्य वर्ग मध्य परी वर्गीय परिवार से आया हूँ तो कोई ऐसा नहीं है की हाँ कुछ परेशानी हो गयी तो बहुत आसानी से निपट जाएँगे। चाहे छोटा-मोटा कोई पुलिस का भी केस हो जाए तो ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। तो इस तरह का डर रहता है मेरे अंदर की कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे माता-पिता जो ऐसे ही परेशान है और उम्मीद लगा के बैठे हैं वो अलग ही परेशानी में पड़ जाएँगे।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
जी।
जी, मैं वो तो अकेला तो मैं नहीं महसूस करता हूँ। क्योंकि जैसे मेरे रूममेट है मेरा एक जो मेरे साथ रहता है मेरे साथ रूम में वो तो बहुत अच्छा है। वो अ, बहुत अच्छा साथी है मेरा। और हमारा अ, शिमला साथ जाना होता है, साथ आना होता है, सब घूमना होता है तो अकेलापन तो वैसा महसूस नहीं होता है। क्योंकि कई और भी ऐसे दोस्त हैं, जिनके साथ मैं खुद जाता हूँ, थोड़ा खेल कूद लेता हूँ, थोड़ा घूमना फिरना भी हो ही जाता है। लेकिन जब परेशानी तब आती है जब किसी के हिसाब से चलना पड़े। अगर कोई कह रहा है कि चलो बाहर घूम के आते हैं और मेरे पास समय है, घूम लिया तो कोई समस्या नहीं। लेकिन कभी-कभार ऐसा लगता है ना कि वो बच्चे जिनके पास थोड़ी-सी मैं कहूँ ताकत है, थोड़ा जान पहचान है उनकी, वहाँ थोड़ा-सा बात खटकने लगता है। क्योंकि उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि ये थोड़ा बदला लेने के अ, मैं कहूँ मूड में आ जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी परेशानी हो जाती है। और दोस्त तो मेरे हैं लेकिन परेशानी उनके साथ नहीं है उनके साथ में बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे घर की यो याद भी उतनी नहीं आती जब मैं उनके साथ रहता।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। तो अ, जैसे कि आपने अपने दोस्तों की बात की तो क्या जो भी दोस्त आपको समस्या देता है या फिर आपने पहले कभी किसी के साथ इ की सीमा बनाने की कोशिश की है? उनको बताया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है?
जी, मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ जो मैंने कहा रैगिंग होती है। तो उसमें क्या हुआ था कि एक लड़के से जिसने मुझे कहा था कि एक प्रोजेक्ट पे कुछ काम कर देने के लिए उसका तो मैं उसमें बहुत, मैं कहूँ बहुत नियम पालन करने वाला इंसान था। मैंने कहा कि, "नहीं ये काम तुम्हारा है, तुम्हें करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा।" तो इसमें थोड़ी बहसा-बहसी हो गई हमारे बीच और थोड़ा लड़ाई जैसा माहौल बन गया। पर उसने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ आगे। तो उस समय तो मुझे लगा कि हाँ, क्या ही कर लेगा। लेकिन उसकी जान पहचान कुछ सीनियर से थी जो रैगिंग लेने के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने अ, कोशिश की मेरी रैगिंग लेने की लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेरे कमरे में जो मेरे साथ रहता है मेरा एक मित्र उनका भी जान पहचान था एक सीनियर से जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। तो उन्होंने वहाँ पे बात दबा दी, वरना अ, मुझे लगता है बहुत परेशानी में मैं पड़ सकता था क्योंकि वो वो साधारण रैगिंग नहीं होती वो बदला लेने वाली रैगिंग होती। तो मुझे लगता है कुछ गलत भी हो सकता था। तो ये किस्सा हुआ था मेरे साथ।
जी। हुँ। हुँ। अच्छा।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 जी। हुँ, हुँ, हुँ। देखिए मैंने बहुत अच्छे से आपको सुना है और कहीं न कहीं महसूस कर पा रही हूँ कि आपको इस वक़्त क्या महसूस हो रहा होगा। कहते हैं ना कि एक जब ये जो दोस्तों के साथ भावनात्मक सीमाएँ बनाने का मतलब दूरी बनाना नहीं होता। ठीक है, आपको अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको उनके साथ नहीं जाना है, तो मुझे लगता है कि आपको साफ और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात बतानी चाहिए। उनको बोलना चाहिए ठीक है, कि मेरे माता-पिता को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अ, मैं अ, आपको मना नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। इससे क्या होगा कि उनको ये भी महसूस हो जाएगा कि आप उनको मना नहीं कर रहे हैं और उनकी जो है कि अ, होता है ना कि लोगों को ल आजकल लगता है कि तुमने हमारी बेइज़्ज़ती कर दी, है ना? वो भी मह महसूस नहीं होगी। अपनी बात रखिए, सम्मानजन जनक तरीके से रखिए और कहीं न कहीं स्पष्ट रखिए। उनको बताइए कि उनकी सीमा क्या है और उनको क्या करना है और आपको क्या करना है, है ना। अ, अपने ही कहते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि सीमाएँ अक्सर अ अ, मतलब बड़े-बड़े शब्दों में नहीं, छोटे-छोटे कदम, है ना? छोटे-छोटे संकेतों से बनती है। जैसे हर समय उपलब्ध ना होना, तुरंत जवाब ना दे पाना या फिर ये साफ कहना कि अभी इस विषय पर आपको मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ।
जी। जी। जी। जी।
यानी कि अ, मान लीजिए, अगर कोई दोस्त आपकी सीमा पर सवाल उठाता है, है ना। तो आपको अपनी शांत रहकर अपनी बात रखनी है। सीमा समझाना कई बार बहस नहीं होता, बस अपनी स्थिति बतानी है। है ना? याद रखिएगा जो दोस्त आपकी अ, सीमाओं का सम्मान करता है, वही आपकी बात को समझेगा, वही आपकी बात को मानेगा। और जो दोस्त आपको बुलाते हैं ना कि हाँ, चलो बाद में पढ़ लेना, यही समझना कि ये लोग आपसे अंदर-अंदर कहीं न कहीं जल रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा अगर पढ़ाई कर लेगा, हमसे आगे निकल जाएगा। हो सकता है आपके जो मार्क्स हैं उनके उनसे ज़्यादा आ जाएँगे। तो वो उनको आपको भटकाने के लिए, बहलाने के लिए, ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी खुद की ज़रूरतों का और अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखना है और या कहते हैं ना कि खुद की देखभाल भी करनी है। जी।
जी। जी। जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी परेशानी सुनने के लिए और सलाह देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे इन बातों के साथ एक और चीज़ सिखाई कि सही दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
हुँ। जी, मुझे खुशी है कि आपको मेरा सु सुझाव है काफ़ी पसंद आया। तो अगर आइंदा कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।